Halo, Kak, selamat sore. <clears throat> Iya, iya, sehat, tetap semangat. Iya. Kakak gimana? <clears throat>
Halo, halo, Mbak. Selamat sore, yo. Gimana, Mbak, kabarnya, sehat? Mmm, mhm. Tepat, sama. Saya juga sehat, alhamdulillah. Heeh.
Oke, iya. Gimana nih, Kak? Eee, tetap semangat, kan? Eee, supaya kita tetap terjaga dari perasaan down. <laughs> Apa tuh, Kak, kalau misalnya pernah nggak, merasa down gitu, Kak?
Mhm. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. <chuckles> Iya ya ya ya. Pernah banget. Maksudnya pernah bangetlah, misalnya masalah kerjaan, masalah personal, atau masalah sekolah. Dulu pernah, maksudnya pernahlah ngerasain, eee, down-nya seperti apa, gitu lo. Dan kadang, yang emang saya yang saya lakuin ya, kalau misalnya pas lagi down itu, eee, saya biasanya ngasih waktu ngasih waktu, eee, diri sendiri ya, biar nggak kayak tanpa memaksa, eee, harus langsung kembali semangat, gitu lo, Mbak. Jadi jangan maksain lah, kita misalnya, "Harus semangat, harus semangat!" Nggak, misalnya santai dulu aja. Kasih waktu dulu aja ke diri sendiri, gitu, untuk
Mhm. Heeh. Iya. Iya. Iya. Heeh. Iya, mhm mhm. Apa tuh, biasanya? Heeh. Heeh. Down, heeh. Heeh. Iya, p itu penting. Heeh. Iya iya, betul betul betul. <laughs> Iya iya iya, betul banget. Diri sendiri. Iya. Mhm.
Mhm mhm. Terus kayak, mmm, sadarlah bahwa emang ngerasa, kalau merasa sedih, heeh, merasa sedih sama, eee, lelah itu, eee, manusiawi, gitu lo.
Heeh, lagi down? <laughs> Iya. Iya, betul betul betul, iya sih. kalau saya tuh, anu, Kak, kalau merasa down itu, suka langsung tidur. Suka langsung tidur. Jadi, apa, misalnya kalau di Ah.
Betul, ya. Manusiawi, gitu lo. Mhm mhm mhm. Mhm mhm? Oh, bisa bisa ya? Tap nggak ini, nggak, nggak kepikiran, gitu misalnya, oh, jadi malah nggak bisa tidur, gitu?
Ya, karena sudah mungkin, karena sudah down banget, yah. <laughs> Udah down banget, jadi tinggal <chuckles> Iya, udah lelah banget, udah gitu kan. Udah wis, terserah mau ngapain. Pokoknya, eee, udah inilah, apa namanya, langsung rebahan, gitu kan. Itu ketiduran, ti benar-benar ketiduran, gitu kan. Jadi, heeh, jadi ketiduran kayak gitu tuh, Kak. Nggak tahu kenapa, ya. Tapi, begitu merasa udah, eee, penat, gitu kan, udah down banget, itu beberapa kali itu langsung dipake tidur, gitu. Kayak udah nggak ada tenaga, kan. Jadi, pakai tidur, gitu. Nanti
Mhm mhm. <chuckles> Kayak lelah banget, ya. Mhm mhm. <chuckles> Iya iya iya iya. Oh. Heeh heeh. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Mmm, mhm mhm mhm mhm.
Udah bangun. Baru, kayak, apa, cuci muka, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu, nah, nangisnya heeh, nangisnya biasanya habis bangun tidur, gitu. <laughs> Jadi nang eee, apa?
Iya iya iya. Heeh heeh heeh. Lebih ke, ini ya. <laughs> Tapi, tetep ini ya, tete jadi tetep meratapi, gitu ya? Kalau meratapinya tetap, ya?
Heeh. Iya kan, apa, kalau, terutama mungkin cewek, ya. Kalau cewek kan biasanya, eee, bisa lepas itu kalau udah nangis kan. Kan kan kan enggak tahan, suka enggak tahan, gitu kan. Jadi, eee, pasti pasti, eee, melepaskannya itu, dengan menangis itu biasanya. Nah, kalau udah nangis, udah lega, gitu kan. Nah, kayak gitu sih, biasanya. Nah, kalau udah, nangisnya udah habis-habisan, capek lagi, tidur lagi. <laughs> Saya heeh. Jadi saya kayak gitu, biasanya. Enggak tahu, ya, mungkin karena bawaan masing-masing, gitu kan, jadi kita, ya ngikuti aja lah badannya mau gimana, gitu. Heeh. Mhm.
Mhm mhm. Iya. Betul betul. Mhm mhm mhm mhm. Iya iya iya. Betul betul betul. <laughs> Iya iya iya iya iya. Mhm mhm mhm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Tapi kalau misalnya ini nih, Mbak, eee, biasanya tuh hal kecil apa sih, yang bikin, eee, Mbak tuh langsung, eee, bikin merasa lebih baik, gitu lah?
Iya. Heeh. Eee, oh, saya makan enak. <laughs> Makan enak, saya. Iya. Kalau, <clears throat> eee, saya kan, suka coklat, ya, jadi, eee, cari aja ke mana, ke toko, kafe, gitu. Yang, eee, biasanya dia sediain kue-kue yang coklat, yang enak-enak, gitu kan. Ya, mungkin agak mahalan dikit, gitu kan, tapi, buat saya tuh, eee, kayak pelampiasan, gitu. Dan itu bisa bikin, apa, sedikit lebih rileks, lebih baik, gitu. Coklat. Kue kue, kue coklat. Heeh. Kue coklat, kayak kue, apa namanya, pokoknya kue coklat lah. Kalau di kafe-kafe kan banyak tuh, macam-macam kue coklat yang bagus-bagus, gitu kan, yang enak-enak gitu kan. Nah, kayak-kayak gitu aja. Heeh. Sepotong
Hal kecil, ya. Oh, makan enak. Pasti, ya? Heeh heeh. Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Heeh heeh. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. <chuckles> Heeh heeh. Itu minuman coklat atau gimana kah? Oh, kue coklat. Oke oke. Heeh heeh heeh. Iya iya iya, betul betul. Heeh heeh. Yang enak-enak. Itu lebih ini ya, beli jadi bikin lebih baik, ya?
<clears throat> Heeh. Iya. Sama minum, apa, es kopi kah, atau apa gitu, eee, kan cocok udah udah gitu aja. Heeh. <clears throat> Heeh.
Mhm mhm. <laughs> Iya iya iya. Emang, ini banget sih. Eee, kayaknya saya pun, kayaknya kalau makan enak, jadi lebih baik juga, ya, Mood-nya, gitu loh. Heeh heeh.
<laughs> Heeh. Iya iya iya. Eee, makan aja enak, gitu, yang, apa, yang disuka, gitu kan. Karena saya enggak terlalu suka makan besar, gitu kan, jadi sukanya, larinya ke itu, cari kue, gitu kan. Karena sukanya coklat, ya cari, suka kue coklat, kayak gitu. Heeh. Gitu aja sih, kalau saya. Heeh. Kalau down banget, ya baru kayak tadi itu. <laughs> Gimana. Kak? <laughs>
<chuckles> Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya. Betul betul. Kalau misalnya <laughs> iya, betul, Mbak. Kalau misalnya saya sendiri sih, lebih ke, apa, eee, jalan-jalan sebentar di luar, gitu. Cari udara segar, atau misalnya minum minuman
Mhm. Oke. Iya. Heeh. Eh. Ah. Heeh.
minum minuman anget yang
Iya.
Kayak teh atau kopi sambil, eee, duduk gitu loh. Misalnya, e heeh, meresapi banget
Betul. Eh. Meresapi. <chuckles> Meresapi perasaan. <laughs>
meresapi banget deh, pokoknya di situ, Mbak, eee. Dan emang, selain itu dengerin lagu-lagu, misalnya lagu favorit ya, e yang favorit tapi yang positif juga, jangan yang galau-galau gitu, e kalau misalnya galau-galau makin parah juga nanti, down-nya, misalnya, atau ngelihat foto-foto lama yang emang bikin momen menyenangka yang menyenangkan itu bisa juga sih yang saya lakuin, gitu, mhm.
Heeh. <laughs> Heeh. Oke. Heeh. Oke. Iya iya iya iya. Iya, benar, betul. Nah. Heeh. Oke. Bisa ya, kayak gitu ya iya iya, bener banget, iya. Iya sih, eee, kalau apa, memang ada banyak cara kan ya, yang bisa kita lakukan, tergantung kita maunya apa gitu kan. Cuman, eee, kalau saya sih udah coba macam-macam ya, pengen kepengennya apa nih? Pengennya makan enak aja deh, ya udah itu saja dilakukan, kayak gitu kan. Jadi, buat saya efektif itu, kedua, kalau sudah down banget, saya sudah, wah, udah kayak habis tenaga gitu ya, kayak tadi itu udah gitu aja di, e tempat tidur, nanti tidur, ketiduran kan, biasanya ketiduran karena sudah terlalu capek, gitu kan. Baru nanti, bangun, terus, ya nggak tahu ngapain, gitu. Biasanya ya langsung mhm. Mmm.
Mhm mhm. Heeh heeh heeh. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Mhm mhm. Heeh heeh. Mhm mhm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. <chuckles> Tapi kalau misalnya gitu, apa, mmm Apa ya, eee, misalnya hal yang Mbak, eee, suka lakuin gitu ya biar, ngerasa, eee, bangkit lagi setelah perasaan down maksudnya terutama pas pagi hari itu kan Mbak tadi bilang, maksudnya udah capek banget gitu, eee, ngadepin masalah gitu sampai ngebuat capek tapi kan, tetap aja kalau misalnya pas bangunnya, eee, ngerasa-ngerasa lagi gitu nah, yang Mbak lakukan itu, eee, apa sih untuk biar e bangkit lagi lah gitu?
Mmm, gimana? Heeh. Heeh. Iya, iya. Iya. Iya. Ah, iya, heeh, heeh. <clears throat> Iya. Heeh, ya cuman, eee, kalau di seperti yang Kakak bilang kan kalau dipaksakan juga enggak bisa kan, jadi gimana paling tidak perasaannya udah lebih baik gitu kan, nah kalau saya sih ya tetap aja tuh cari makanan yang enak gitu, <laughs> cari sarapan yang enak gitu aja doang simple aja, heeh, jadi keluar gitu cari misalnya ke mana, cari toko kue kah atau cari di, eee, di pasar yang jualan kue macam-macam gitu kan carilah kue coklat gitu terus udah gitu doang gitu. Kan nanti paling tidak, eee, supaya mood hari itu ini ya lebih enak gitu kan, mungkin kan, masalahnya enggak langsung hilang, cuman kan pagi itu ya udahlah udah makan enak udah inilah udah mendingan gitu. <laughs> Heeh, heeh, heeh, iya bener banget itu. <clears throat> Nah kalau kayak kayak apa, kayak udah perasaan down gitu ya Kak ya, eee, Kakak, biasanya, eee, butuh dukungan dari, orang terdekat keluarga, teman atau gimana nih Kak? Supaya bisa, apa namanya mema me membuat mood-nya lebih baik gitu? Heeh, kan mood-nya udah nggak enak gitu kan, <clears throat> mhm.
Mhm mhm. Mhm mhm. <chuckles> Tetap tetap ya. Heeh heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm, mhm mhm mhm. Heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya ya. Jadi lebih enak lah ya gitu loh mood-nya jadi lebih enak ya, betul betul, heeh, heeh. Mhm mhm. Mmm, mhm. Heeh heeh heeh. Kalau misalnya kalau misalnya dukungan sih pastinya eee, pasti, penting banget ya kalau misalnya untuk saya gitu terutama, dari orang, eee, terdekat gitu loh, eee, jangan sampai misalnya kita, eee, minta dukungan tapi ternyata malah dihakimi terus, misalnya dibilang, eee, "mending mending" gitu loh, eee, tapi ya, mereka tuh yang terpenting mereka tuh mau ngedengerin gitu, terus, eee, kadang mhm, kadang kita tuh hanya butuh didengar gitu bukan diha hakimi kayak, "Harus cepat move on dong," misalnya digituin kan, eee, itu kan enggak segampang yang dibilangkan ya dikira gitu. Mhm, terus misalnya meskipun ya, mmm, apa, eee, meskipun kayak saya tuh orang yang cenderung menyendiri gitu ya sedang kalau misalnya enggak, lagi enggak mood, eee, tapi kedaha kehadiran orang lain tuh emang masih perlu banget gitu loh, misalnya untuk saya, eee, bisa bisa jadi ya pengingat bahwa, saya tuh enggak sendiri gitu, dan kalimat, sederhana kayak misalnya dari orang-orang terdekat kita misalnya untuk menyemangatin kita gitu itu jadinya, kayak semacam, mmm, booster banget untuk, kita jadinya lebih tenang seget setidaknya lebih tenang lah ya, gitu loh, heeh, daripada emang kita menyendiri terus, eee, dan emang, jadinya, enggak tenang gitu.
<clears throat> Iya, iya. Iya iya. Heeh. Betul. Iya iya. Heeh, mmm, memahami ya. Heeh. Iya betul betul. Iya, iya, bener banget, dikira ya <chuckles> dibilang, heeh, bener <chuckles> iya. Heeh. Iya. Iya iya, iya, ya. Iya, iya ya ya ya, iya iya. Heeh, iya bener bener bener. Iya. Iya. <clears throat> Iya, mhm. Iya betul betul betul betul. Iya, te tambah semakin ter ini ya tenggelam gitu ya, <chuckles> dalam kesedihan. <chuckles>
Mhm mhm. Iya jadinya enggak tenang gitu kan kalau misalnya menyendiri terus gitu loh, mungkin Mbak juga merasakanlah ya kalau misalnya, sedih tapi kok sendiri banget kayak enggak ada yang ung, padahal mah, kitanya aja mungkin yang enggak ini, enggak enggak curhat orang lain orang lain enggak tahu masalah kita kayak gimana ya.
Haduh, mhm, iya iya iya. Iya. Betul. <laughs> Iya. Betul betul betul, iya iya, kalau saya juga ngerasa gitu sih Kak, eee, saya juga lebih suka beberapa waktu itu sendiri, karena untuk istilahnya menyelami gitu ya kenapa sih kayak gini, kenapa terjadi apa nih yang bisa kita lakukan, apa yang harus saya lakukan kayak gitu kan, nah tapi saya itu lebih dekat sama teman ya jadi, eee, ada sahabat-sahabat itu yang, eee, mengertilah posisi kondisi gitu, ya jadi mereka
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm mhm.
apa namanya, eee, juga dengar dengar terus mereka kasih nasehat tapi selebihnya ya udah terserah, eee, gimana gitu kan, ya paling tidak kita udah ini ya, eee, menyampaikan beban gitulah udah ya itu tadi yang penting didengar gitu habis itu ya sudah, se selanjutnya kan terserah kita, eee, mau bagaimana gitu kan, eee, mau melakukan apa supaya kita semangat lagi ada, eee, apa namanya, eee, kemauan untuk, eee, terus maju, terus jalan enggak ter enggak ter apa namanya terhambat di situ aja gitu loh, iya kan nah seperti itu sih iya eee, jadi kalau keluarga itu malah jarang, eee, kar karena, eee, kadang-kadang keluarga ekspektasinya, tinggi kan ya jadi, "Jangan gitu jangan ini harus itu," <laughs> heeh, nah nah, <clears throat> heeh.
Mmm, mhm. Mmm, mhm mhm. Iya iya iya. Mmm, mhm mhm mhm. Mmm. Iya iya iya. Iya iya iya iya. Iya iya betul betul, heeh. Heeh heeh. Be lumayan tinggi ya betul betul. Heeh heeh heeh, kalau misalnya di keluarga tuh misalnya pe sepengalaman saya mereka memang, ya bermaksud mungkin membantu pasti ya, tapi mereka itu kayak emang ada, eee, kontrol atas, eee, kita sendiri gitu loh misalnya, kontrol itu, eee, kita jadinya diarahkan ke mana ke mana gitu, jadi lebih baik ke mana.
Heeh, baik iya iya, heeh. Heeh, iya. Betul betul. Heeh. Iya padahal kita belum tentu cocok ya. <laughs>
Mhm mhm.
Ah, iya.
Jadinya orang tua tuh, kayak emang, eee, ada rasa ingin mengontrol gitu, tapi emang maksudnya mah baik. Maksudnya mah baik gitu kan buat kita jadinya lebih tenang karena kan, ya orang tua mana gitu ya yang emang, eee, tega lah pengen ngeliat anaknya itu nggak tenang gitu loh hidupnya dan emang, kalau misalnya misalnya menurut mereka kalau misalnya sekarang menyiksa ya, kenapa dilanjutkan gitu loh.
Ah. Heeh, iya. Iya iya, heeh, betul betul. Iya. Betul. Iya, iya. Heeh. Iya, betul betul betul betul, iya iya seperti itu sih jadi saya itu malah lebih sering, eee, menyampaikan ke keluarga kalau sudah kondisinya udah membaik gitu, jadi tidak pada saat down sekali. Kalau down sekali itu saya lebih m eee, ngambil waktu sendiri kemudian kalau ada teman yang bisa diajak bicara gitu dulu ada yang dekat kemudian, eee, mau mendengarkan, eee, kita ke sana gimana nih, eee, kasih minta apa namanya saran, tapi selebihnya kan, kita sendiri juga yang harus mengambil keputusan mau ngapain gitu kan, nah kayak gitu. Heeh, jadi, <clears throat> apa namanya
Mhm mhm. Mhm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Mhm. Iya iya iya iya. Heeh heeh. Iya iya iya iya betul betul.
eee, apa ya kalau saya itu ngambil kesimpulan di saat kita down kita yang, eee, ke mungkin mungkin kita yang bikin ya mungkin se se secara tidak sengaja kita yang bikin, eee, terjadinya masalah itu misalnya gitu akhirnya ada masalah kita sendiri yang down, maka yang bisa membangkitkan semangat itu ya juga kita sendiri gitu, bukan siapa-siapa. Iya gitu, nah itu sih, eee, prinsip yang saya pegang jadi, jangan ngelempar kesalahan ke orang lain gitu kamu nih yang bikin gara-gara orang lain yang bikin gara-gara jadi saya kayak gini. Iya, heeh. Heeh. iya a terjadi kan iya kayak gitu, nah ja jadi mhm, gimana? Ya lanjut lanjut Kak.
Mhm. Iya kita-kita sendiri ya betul betul betul. Mhm. Iya. Iya Iya iya iya dan, karena kan kalau misalnya udah dewasa kita kayak emang bertanggung jawab ya atas, eee, apa yang kita, lakukan gitu, heeh. Ya meskipun, eee, misalnya gimana? Iya, meskipun ya, kita ya butuh dukungan dari orang lain, gitu lo.
Heeh heeh. Heeh, betul betul, itu betul banget, sih. Jadi, apa namanya, eee, kalau saya, eee, supaya tetap, eee, semangat ya, saat sedang down, ya kita ngikuti aja, kita mau gimana, mau ke mana, gitu. Tapi yang, eee, terpenting itu kalau kita down, bukan berarti, eee, akhir dari segalanya, gitu, terus enggak bisa ngapa-ngapain. Karena, eee, harus diyakini, setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita harus bersabar, gitu kan. Karena kan, seringkali orang, e dapat masalah itu enggak sabar, kemudian, apa namanya, ini kan, putus asa kan, Kak, kan gitu kan. Nah itu kan, berabe kan, kalau gi ja jadinya gitu, kan. Padahal enggak seperti itu juga, gitu. Jadi kalau ada apa sih, masalah yang nggak ada jalan keluarnya? Pasti ada jalan keluarnya, gitu lo. <tsk> Tinggal kita aja yang membuka diri, eee, membuka pikiran, kan gitu. Supaya apa yang sedang kita hadapi nih tidak semakin, eee, apa ya, semakin buruklah, kayak gitu. Bener nggak? Iya, iya, iya, iya, betul, betul banget. Gitu, ceritanya. Iya. Ya, semoga kita selalu dalam ini ya, dalam keadaan semangat, selalu, eee eee, berpikir positif bahwa semuanya itu bisa terselek terselesaikan, meskipun kita sedang dalam kondisi down banget, gitu lo, Kak. Iya kan? Jadi kehadiran, eee, teman, keluarga yang sekiranya diperlukan, ya kita terima, gitu kan. Nah, selebihnya ya, kita sendiri yang harus, eee, mengambil keputusan, kita mau apa. <chuckles> Benar enggak? Oke, iya iya. Oke, Kak, eee, tetap semangat ya, Kak. Semoga selalu sehat. <chuckles> Oke, makasih, selamat sore. Oke, sip sip. Ya, yuk. <clears throat>
Betul betul betul. Heeh heeh heeh. <chuckles> Iya iya iya iya. Mhm mhm mhm. Mhm mhm, betul betul. Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Eee, buat kita, ya? Maksudnya secara mental maupun secara kondisi ya, gitu ya? Kondisi aslinya, gitu. Betul betul, Mbak, setuju, Mbak. Heeh heeh. Mhm hm <chuckles> Iya iya iya. Mhm. Iya iya, betul betul. Betul betul, Mbak. Heeh. Yuk, thank you banget ya, Mbak, obrolannya, hari ini. Mhm mhm. Mbak juga, sehat-sehat terus, Mbak. Yuk, sampai ketemu lagi nanti. Yo, selamat